Mhm. Ja, Wahnsinn. Das heißt, durch diese Überbelastung, ähm, hast du eben dieses ganz neue Themenfeld ja kennengelernt, was für dich ja dann scheinbar jetzt 'ne extreme Bereicherung auch ist und 'n großer Teil deines Alltages ja auch. Und, ähm, ja, wie ist es denn jetzt mit deiner Freundin? Ist die auch noch Teil deiner Work-Life-Balance? <laughs>
Ja, die ist ein Glück auch noch Teil meiner meiner Work-Life-Balance. Ja, also die hat äh, die hat das damals auch angesprochen, das rechne ich ihr auch an und und hat dann aber Z auf der anderen Seite trotzdem auch mich unterstützt, weil sie auch gesehen hat, dass ich da, ne, bisschen in der Zwickmühle bin und das nicht einfach jetzt von heut auf morgen alles ändern kann. Ähm, aber ich habe sie da als sehr unterstützend, äh, wahrgenommen, ähm, und die hat auch immer 'n Ohr für mich gehabt. Also, das habe ich sehr zu schätzen gewusst, wenn ich mal völlig überfordert nach Hause gekommen bin von der Arbeit und da irgendwie gem gemerkt habe: „Boah, das ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme“, dass sie mir wirklich zugehört hat und mir auch, äh, Tipps gegeben hat, äh, wie ich damit umgehen kann oder wie ich vielleicht was verändern kann und das habe ich ja, da da habe ich sie sehr zu noch mal anders sch zu schätzen gelernt, so als als auch in 'ner in 'ner sehr stressigen und anstrengenden Phase, dass sie da auch wenn sie jetzt drunter gelitten hat, dass sie da trotzdem an meiner an meiner Seite geblieben ist und ähm, ja, und dann nicht irgendwie das Handtuch geworfen hat und das und, ja und deswegen würde ich sagen, äh, war's aber auch so 'n bisschen so 'n Augenöffner gewesen, weil auch das, äh, äh, äh, gef schnell passiert, dass man irgend oder mir schnell passiert ist, dass man irgendwie da wie in so 'n Hamsterrad hein reinkommt und dann alles andere f äh, so aus'm Blickfeld verliert, äh, w was eben m mindestens genauso wichtig ist, wie eben die Partnerin zum Beispiel oder die Gesundheit und und, äh, heute versuche ich das ganz oft, ähm, dass ich freitags wirklich zum Beispiel f wirklich früh Feierabend mache und, dass der dass der Freitag dann einfach wirklich uns gehört, dass wir in Ruhe in Ruhe was kochen zum Beispiel zusammen oder, äh, 'n Date planen für Freitag und wirklich noch mal ausgehen und, dass, äh, das ja, also einfach so Zeit wirklich auch zu reservieren für füreinander, das habe ich auch daraus gelernt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.

Okay, ja, das ist auf jeden Fall richtig schön, dass du so unterstützende Menschen in deinem Umfeld hast jetzt, auch, äh, ja, deine Freundin, dein Chef und da wirklich ja es klingt so 'n bisschen, als hättest du da grad noch mal die Kurve gekratzt und, ähm, konntest aber durch diese Erfahrung dein Leben auch auf irgend 'ne Art auf 'n neues Level heben, ne, was ja auch toll ist. Hm, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht auch noch eher Berufseinsteiger ist und supermotiviert ist und sich vielleicht auch noch nicht so traut, was abzusagen ähm, ja, wie geht man denn damit um, dass man auch so 'n bisschen 'ne Balance findet? Auf der einen Seite, ja, 'ne gute Arbeit abzuliefern und sich im Arbeitsleben zu beweisen und auf der anderen Seite, dass das Privatleben die Leidenschaften nicht völlig hinten rüber fallen?
Mhm. Ja, also, ich würde, 'nem 'nem jungen Menschen sagen, der jetzt auch wirklich anfängt, mehr vielleicht Verantwortung im Job zu übernehmen, dass er da einfach gut auf seine eigenen Grenzen aufpassen soll. Also, ich denke mal, äh, da gibt's ja schon so 'n so 'ne Art Frühwarnsystem, was ja jeder Mensch oder jeder Körper in sich drinnen hat und ich habe dieses Frühwarnsystem einfach ganz lange, äh, überhört und, äh, einfach so weitergemacht und ich glaube, es ist wichtig, wenn der Körper einem was sagt wenn man zum Beispiel anfängt, schlecht zu schlafen oder wenn man merkt: „Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe“, dass man nicht einfach so weitermacht, äh, weil der Körper eben keine Maschine ist, mit dem man das, äh, einfach unendlich so machen kann. Äh, und da würde ich jemandem empfehlen, ähm, da rechtzeitig drauf zu hören auf seinen Körper und zu gucken, was mir das Signal vielleicht sagt und ob ich da, äh, vielleicht was draus ableiten kann und, äh, dass dass das schon der 1. Zei das 1. Anzeichen dafür ist, dass vielleicht frühzeitig was verändert werden kann oder sogar muss.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja, das klingt plausibel. Also, würdest du dann auch empfehlen, was du jetzt praktizierst, ne? So 'n bisschen vielleicht Meditation et cetera dass das eben dazu verhilft, dass man dann eben so seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen auch besser wahrnehmen kann?
Auf jeden Fall. Also, auch grad so dieses Thema so aktive Pausen ist was ich habe früher ganz wenig Pausen gemacht, weil man da irgendwie von Termin zu Termin dann gehetzt ist, dass man sich im Kalender vielleicht auch einfach mal 'n kleinen Block einbaut und da nicht alles durchgetaktet ist und, dass man mal 'ne Viertelstunde vielleicht einfach mal durchatmet oder, ähm, wirklich mal 'ne kleine Atemübung zum Beispiel zwischendrin immer mal wieder einbaut am Tag, äh, und, äh, das wird das ist vielleicht komisch, äh, dass das, äh we wenn man sich vielleicht auch das Büro gerade mit jemandem teilt, aber ich finde, das, äh, kann man eben auch etablieren in das ist vielleicht kann auch Teil von 'ner Bürokultur werden. Das war dann meine Erfahrung, dass andere Kollegen das sehr inspirierend sogar fanden, dass ich das so gemacht habe.
Mhm. Mhm.